いや、そうですよね。なんかほんとに、聞くまあ、私は日本の夏もしばらく過ごしてないんですけど、この間、せんあ、今日先月か、ろくがつの、あの、半ばぐらいまで、ちょっと日本に、あの、一時帰国してたんですけど、その時点でもう駄目でした、私は。
うーん。うん。 ね、うん。 ううん。 ああ、いらっしゃってたんですか。ああ、そうですか。 あん。でしょ？もう、すなんかね、すごくね、ち季節が2つになっちゃって
はい。うん。 うん。 いや、そうなんですよ。
暑いか、寒いか、の、どっちかがちょうどいい季節が、ほ何週間、みたいな。
はい。はいはいはい。そうなんですよ。 なんか、ずっとエアコンつけてますよね。暖房暖房、冷房、みたいな。<chuckles> へえ、びっくりしました、ほんとに。わあ、これは、またやっぱ、ポーランド涼しいので、どちらかというと。はい。
いや、ほんとに、ほんとそうです、ほんとにそうです。ね。 こっち、ね。うん。あ、あ、いいですね。なんか、今年ヨーロッパ暑いとかって、なんかちらっと聞いて。
そうですね。なんか、年々やっぱり、その、涼しいって言われてるポーランドでさえ、やっぱ30度超えるの
うん。 うん。 あ、それは今までなかったんですか？はあ！ほんとに？うん。
なかったです。大体、にじゅうはちどとかだったんですけど、そこの間、最高で35まで行って
あ、てか、あ、あ、ほんとですか？え、結構すごいですね。へえ。
そうなんですよ。そうなんですよ。たぶん史上最高なんじゃないのかなっていう感じなんですけど。
あ、エアコンとかって普通に、つつけてるんすか？あ、やっぱそうなんですね、なんかフランスとかもそう風に言われてて、うーん。
いや、ないんですよ。だそれが、はい。 いや、そうですね。なんで、ま、だんだん普及してきてはいるんですけど、うーん、ただ、やっぱり、ついてるお家は少ない。ヒーターはね、ひあ、ヒーターと、センあの、セントラルヒーティングとか、そう、そういうのはついてるんですけど、やっぱ、ただそうなんですよ。あの、やっぱり冬用のあの、建物になっちゃってるので、あの、熱気がそうなんですよ。あ、熱風が出ていかないんですよね。<chuckles> はい。そうなんですよ。だから
うんうんうんうん。 あ、そうですよね、ありますけどっていうね、うん。夏は確かにね。 うん。 ああ、ほんとですよね。涼しかったですもんね。 うん。あ、うん。あ、そういうことですか。だから、こもっちゃって。ええ！そうなんだ。
それがちょっと、最近きついですね。はい。なのではい。
あ、うん。 ああ、ほんとですね。そうですか。どこもなんかじゃあなんか、でも、異常気象ですね。

うーん。そうですね。なので、ほんとにあつうそう、暑い時は、だか、真夏はそれこそもうほんとに、モール行くぞ、とか、もう、そのひつないアクティビティ、<chuckles> ではい。春とかだとやっぱり、もう、ほんとに一日中お外歩いてとかはい。そうですね。なんかやっぱりアクティビティというか、なんか、こう、娯楽がやっぱないんですよね、ヨーロッパって。あ、あのはい。
うーん、うん。 うん。 うん、そうですよね。 うんうんうん。ああ、き綺麗そうですね。いいですよね、だんうん。 あ、うん。 うん。 ああ、そうなんですか。でか、し自然を楽しむみたいな。ううーん。
そうなんですよ。だほんとに、ピクニックとか、<chuckles> そんな生活ですね。うん、それもいいですけどね。
うはあ、いいですね、え、も、へえ、うすそうですか。ほんとですよね、リラックスですね、じゃあね。週末とうん。うん。刺激が、みたいな <laughs> そうですか。<laughs> うんうんうん。ええええええ。
うーん。はいはい。ただ、やっぱり、日本に一回帰っちゃうと、やっぱり、こう、いろんなそう刺激がやっぱあるじゃないすか？週末、ここ行こう、とか、あのイベントやってる、とか、あ、ゲームセンターとか、それこそカラオケとか、なんかすごいいろんな、あの、誘惑があって、もはい。やっぱ刺激が
うんうん。 あ、はあ。確かにね。あ、カラオケないんですか？
はい？
カラオケはないんですね。
カラオケも無いですね、ほとんど。あるとしたら、あの、バーで
うん。ああ。 うん。あ、みんなの前で歌うやつです。あ、あった。あれはちょっと違うんですよね。
そう、みんなの前で歌うやつです。あれぐらいですかね、でも、す そう、それはちょっと違くて、で、私すごいカラオケ好きなんですよ。
はい、あ、ちょっと違うんだよね、みたいな。あ、そ、あ、じゃ、しんどいですね、ちょっと。ふーん、うん。
そうなんです。なので、あの、ニンテンドースイッチに
あれ、買いました？<laughs> そうですか。そうですか。でもあれ、結構楽しくないですか？あ、そうなんですね。
あの、買いました。あの、マイクごつけて、ジョイサウンドのやつ。あれを日本から仕入れて。<chuckles> はい、なので、それも、よく、休みの日に
あ、それいいですよね。なんかそれこそもうタイムリーに、最近友達がそれを買いまして、もうそう、私え、そうでしょ、私もうね、カラオケ行かなくていいからって言ってた。<laughs> そう。
あってます、はい。 はい。はい。あ、そうなんですか、あれ結構楽しいすよ。うん。 <chuckles> 確かに。そう、結構安いし、そう、あの、すそんなにね、騒音が気にならなければ
うん。あ、そうなんですね。うん。 らしらしいんですよ。だか、外に行ってみたんだけど、そんなに外には聞こえてないよとか言って。ほら。あ、そうなんだほね、うん。
はい。 うん、ふん。 はいはいはいはい。だからはい。なので、うん、ポーランドの家はね、もう、ほんとに、夜じゅうじまでくらいだったら、もう、なんか、騒いでても文句言えない、みたいなはい、感じなので、もう、ほんとに、ジャカジャカジャカジャカ。<chuckles> はい。行くとこない時はね。な <chuckles> よくそんな感じで過ごしてますね。うん、ふん。
あ、そうか、そういうね。うん。 あ！そうなんですね。なるほど。うん。あ、は、そうですか。<laughs> ええ。てか 確かに。へえ。冬は、でも、どうなの？雪深かったりしますか？
冬は、ほんとに日が短いんですよ。
うん。 あ！そうなんだ！へえ。
はい、あす 朝明るくなるのが、もう、そもそも、9時半とかで
あ、そうですか。
で、夕方3時半にはもう暗くなっちゃうんです。

はい。明日は金曜日ですね。<laughs> はい、ややっと週末が来るなって感じなんですけどはい、予定って何かあったりします？
そうすね。いしゅうかんたちましたね。 ほんとですね。 そうです。今週はあの土日が、じ地元のお祭りがありまして、そうなんですね。なんで、それにちょっと行ってみようかななんて思ってます。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。いいですね。 はい。へえ、出店とか出るんですか？
そうですそうです。なんか一応その、この辺で一番なんか大きいと言われている。はい、お祭りなんですけど。はい、そうですね。
ええ。 あ、へえ、あ、いいですね。 わあ、出店だ、食べ物とか食べてないですね、最近。はい、そうなんですよ。私実は海外に住んでて
ああ、そうですか。 あ、そしたら懐かしいじゃないですか。あ、ねえ。
そうなんですよ。最後にほんとに食べたのも、ね、8年前とか、そんなんになっちゃうので。<chuckles>
うん。 あ、そうです何をちなみに <chuckles> な食べました？
えっとお好み焼き広島風のお好み焼きとか、あとはい。そうなんですよ。なんかああいうとこで炒めたそばとかも美味しいですよね。
あ、はいはいはい、いいですね。美味しいですよね。あ、ああいうとこで食べるとめっちゃ美味しくないですか。ね。うん。 焼きそばもめっちゃ美味しいですよね。そうなんです。
そうなん、家で作るとああにはならないんですよね。